Şimdi şöyle aslında, eee, herkes, eee, memleketinde, işte, ne alıştıysa, ne gördüyse, ne tattıysa onu bir kere, böyle, bir baz baz lezzet olarak, eee, saklıyor. Ve, e, işte, yeni bir kültüre gittiğin zaman tattığın ya, işte, yeni lezzetleri hep o lezzetle karşılaştırıp iyi ya da kötü diyorsun gibi geliyor bana ama yeniliklere de açığız. Mesela, benim bulunduğum ortamda, eee, işte, iii, ülkede, işte, şehirde arkadaşlarım var. Eee, onlarla aylık şöyle bir rutinimiz var, eee, her gün denemediğimiz yeni bir restorana, yeni bir, işte, atıyorum bu bir Hint restoranı olabilir, bir, işte, Çin restoranı olabilir, İtalyan restoranı olabilir; yeni restoranlar keşfediyoruz. Eee, ve o benim için çok keyifli bir hobiye dönüştü. Ooo, o anları, o buluşmaları, eee, bekler hâle geliyorsun. Çünkü biliyorsun, eee, çok çeşitli streslerle karşılaşabiliyoruz, iş yeri olsun, sosyal hayat olsun. Eee, yemek yemek de işin içinde olunca apayrı bir tadı oluyor tabii. <giggles>
Aynen, doğru. Aynen. Hı hı. Doğru, doğru. İyi dedin. Hı hı. Hı hı. Tamam. Tamam, tamam. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Kesinlikle katılıyorum. Ben de yemek yemeyi çok severim. Eee, be mesela şeyi merak ettim. Bu yerel yemeklerle, ülkemiz yemekleri ile ilgili unutamadığım bir anın var mı?
Var. Eee, biz bir gün ş Bolu'da, iii, işte, Göller Yöresi'ni, işte, orada biliyorsun Gölcük var, oraları, ııı, seyahat ediyorduk. Tabii giz gi gi gi seyahat planı yaparken biz hep şeyi bakarız, yemeği nerede yiyeceğiz? Ve, işte, kullanıc kullanıcı yorumları vs.'si. Tabii bizim orada ilk, böyle, baktığımız, okuduğumuz şeyler oluyor. Bir tane salaş bir mekân var. Eee, ismi, işte, eee, yanlış hatırlamıyorsam Hanzade restoran. Eee, bak bunu not da edebilirsin. Bir gün Bolu'ya gidersen, böyle, bildiğin çorbacı, işte, eee, böyle, yemekler yapıyor aynı zamanda. Tabildot gibi düşün. İşte, kuru fasulyesi de var, çorba da var. Aynen, ev yemekleri olan bir yer. Yaşa, benim aklıma gelmedi, sen hatırlattın. Eee, oturduk, evet, oturduk, eee, dedik: "Abi, biz yorumları okuduk geldik. Eee, senin, işte, şu, şu çorbaların meşhurmuş." Dedi ki: "Siz nerelisiniz?" dedi. Dedik: "Biz, işte, Ankaralı, Polatlıyız," dedik, "Ankara'dan." "Ne diyorsun ya!" dedi. Eee, "Ben de" dedi, "Polatlı'yım" dedi. Sonra bir anlatmaya başladık. Meğersem bizim mahallemize kadar, işte, benim babamı babama kadar tanıyan bir adam çıktı.
Dinlemek isterim. Hı hı. E, aynen, aynen. Hı hı. Yemek, eee, evet yemek rotayı oluşturdu, değil mi? Hı hı. Tamam. Tamam. Okay. Tamam. Ne üzerine yemek yapıyor burası? Tamam. Ev yemekleri falan, yani? Hı hı. Tamam. <chuckles> Tamam. Biraz da açım o yüzden hemen aklıma. Hı hı. Tamam. Hı hı. A! A! Gerçekten mi?

Valla, hani, Türkiye deyince aslında yurt dışında da yaşayan insanlar olarak, eee, şunu biliyoruz, eee, kebap bizim aslında bir markamız. Nereye gidersek, işte, Türkiye'nin adı geçtiği zaman "kebap" diyorlar insanlar. Eee, ben, işte, Adana seyahatimde şöyle bir bu anı gelmişti, onu da paylaşabilirim sana. Tabii, biz a eee, Ankara'da y yaşıyordum ben o vakitler. Adana'ya, işte, iş seyahati yapıyorum. Orada da sağ olsunlar, işte, birlikte çalıştığımız arkadaşlar bizi ağırlamak için restoranlara götürüyorlar, eee, kebap yiyoruz ama kebabın yanında orada biliyorsun bir meze şeyi var. O o kadar çok yan ürün geliyor ki aslında ana yemek gelene kadar sen doyuyorsun. Eee, o 2 gün, ııı, artık mide fesatı seviyesine gelip hastaneye yattığımı hatırlıyorum. <chuckles> Se se serum takmışlardı bana. Eee, bir de gitmişken de her şeyi denemek istiyorsun, işte, oranın meşhur olan her şeyini ama, yani, özellikle Antep yöresi ve Adana bölgesi, işte, eee, yeme, içme, kebap konusunda, eee, bizim biliyorsun ülkemizde top bir yerler. Ama, eee, s her gittiğin yeri de ayrı ayrı, böyle, eee, şeyleri var. İşte, Tokat'ı diyorsun Tokat'a gidiyorsun Tokat'ta ayrı onların bir kebabı var. İşte, Manisa'ya gidiyorsun Manisa'da bambaşka bir şey var. İşte, eee, tabii kebapların yanında bir de bizde biliyorsun bir de pide kültürü var. Pideler, böyle, eee, her yerde bambaşka şekilde, işte, yöresel, eee, tatlarla beraber zenginleşen, eee, şekilde artıyor. Eee, yani, bu konuya girersek sabaha kadar anlatırım ben sana öyle söyleyeyim.
Hı hı. Değil mi? Aynen öyle. Hı hı. Hı hı. Tabii, tabii. Çok isterim. Hı hı. Tamam. Aynen, aynen. Aynen. <chuckles> Evet, evet. <chuckles> Doğru. Evet, evet ya. Doğru, doğru. Hı hı. Aynen, aynen. Evet. Evet, o da bambaşka. Evet, ev Aynen, aynen, aynen. Peki, mesela sen artık tamamen şeyine güvendiğim birisin lezzet konusunda. A Ankaral Ankaralısın bildiğim kadarıyla. Ankara'ya gi gelen biri için sabah uyandı, bir lezzet rotası çizer misin o gün ne nerede, ne yemeli?
Teşekkür ederim. Evet. Yani, şöyle, eee, ben, eee, Ankaralıyım ama, eee, hani, Ankara'nın, böyle, çok tatlarını vs.'ni, eee, doğaçlama yapıp yine, eee, hani, sanki yeni bir yere gitmiş gibi hâ hâlâ keşfetmeyi seviyorum. Eee, o yüzden, eee, hemen eee, bir kahvaltı rotası yapacağım zaman hop bir kahvaltı arıyorum Ankara'da. Hemen müşteri yorumları. E, birazcık da, böyle, artık klasikleşmiş bir metoda doğaçlamış gibi olmuş. Ama çok güzel dediğin gibi yerler var. Bu arada sana Ankara'yla alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. "Türkiye'de en güzel balığı Ankara'da yersin." diye bir şey var, laf var.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Doğaçlarız diyorsun. Evet, evet. Hı hı. Duydum ben de. O gerçek mi ya?